Mmh mh. Tu vois c'est bien ça. Moi je dis
Ouais je trouve. Je trouve c'est une source d'inspiration.
Ouais quand c'est pro, ça va, faites votre travail, faites truc. Mais si c'est pour passer 1 heure à rien faire à voir que des photos, ah non moi je peux pas, je peux p enfin je peux plus. Il y a il y a
Mmh mh. Non, mais surtout que moi moi mon feed, il est est bien ficelé. Heu, <chuckles> mon feed, c'est, heu, c'est travail, motivation. <laughs> Ouais, ouais, ouais ouais, moi c'est que ça. Il y a un peu de voyage aussi, parce ça me fait rêver les voyages. Ouais. Mmh.
Mmh mh. C'est bien ça, c'est parfait. C'est parfait. Mmh mh. Tu as des applis par rapport à la santé? Je sais que beaucoup, beaucoup en en ont par rapport à leurs règles. Je sais pas si tu en as toi comme ça?
À la santé Heu, j'en avais avant, sais pour, heu, les règles et pour, heu, quand je voulais tomber enceinte.
Mmh mh et ça marchait? Ça a vraiment aidé ou pas?
Ouais, parce qu'en fait tu mets, heu, tes jours où tu as eu tes règles et tout. Après tu disais à peu près quand est-ce que c'est la date de conception et tout machin ou même l'ovulation. Je pense que ouais ça a aidé un petit peu mais en fait, il faut faire attention, ça peut devenir anxiogène si tu veux vraiment avoir un enfant.
Mmh mh. Mmh. D'accord, c'est bon à savoir ça.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais je parce que moi en fait, heu, je suivais des trucs comme ça et je tombais ja pas enceinte et heu, j'ai arrêté tout. Tout, tout, tout parce que tu sais, heu, j'étais dégoûtée par le gars qui m'a dit: «Ouais, heu, peut-être vous aurez jamais d'enfant», Tu vois? Hem, j'ai tout arrêté et c'est là je suis tombée enceinte.
Mmh. Ouais. Waouh. Eh donc heu, moins de stress et là, c'est c'est bon.
Ouais.